Allora guarda, secondo me, mhmm, chiunque scriva, ehm, va un po' ad attingere dalla propria esperienza personale, no. A parte in generale, proprio a livello teorico, mhmm, chiunque vada a scrivere, sia che si tratti di un fantasy, come dicevamo, quindi, ehm, un universo, ehm, fantastico, sia comunque un esatto, immaginario o comunque, ehm, anche in un mondo realistico, in ogni caso tu stai andando a creare, ehm, qualcosa che non esiste, no. Si si definisce, ehm, alter mundi, un mondo alternativo, un universo proprio parallelo. Quindi, in ogni caso chiunque, ehm, va sempre ad attingere dalla propria esperienza, ehm, perché, ehm, non sarebbe possibile, no; cioè, l'essere umano, ehm, ha la capacità creativa però comunque sempre basata, ehm, su ciò che lui va ad esperire. Quindi quindi sì, sicuramente. E poi comunque, uhm, io da un punto di vista mio personale, assolutamente, cerco sempre di di attingere da situazioni reali, ehm, perché trovo che, mhmm, non sia proprio irrealismo il punto, ma, ehm, la realisticità, no. Quindi, quando uno scrittore parla di qualcosa che, ehm, ha vissuto o che conosce tu lo percepisci, no, cioè te ne rendi conto nel momento in cui vai a leggerlo. Ehm
Immaginario, cer Erto. La sua Certo, certo. Certo, è importantissimo questo binomio, no, che che hai appena presentato, e ed effettivamente è vero, nel senso che l si nota se si padroneggia la materia, diciamo così, no, la profondità con la quale si riesce a entrare dipende anche un po' dalla dalla conoscenza che si ha.
Mh-mh. Sì, assolutamente, anche perché se tu, ehm, non hai non sei mai stato a New York per dire, e e basi un romanzo a New York, quindi necessariamente devi andarti a documentare in maniera massiccia, no, perché altrimenti un
E che sarebbe anche u una buona motivazione, no, che uno di "Già ci sono faccio un viaggio", esatto, eh.
<chuckles> Ecco. <chuckles> Ecco, in quel caso lì allora sì. Sì, perché secondo me è proprio necessario andare ad esperire le cose che tu vai a scrivere.
insieme. momenti.